Kendini yeterince tanıdın mı ve tanıdıysan nereden tanımaya başladın?
Emm, yani, aslında tabii ki, yani, yeterince tanıdığımı düşünüyorum. Fakat, ya, tanımaya da devam ediyorum aslında. Hani, bu bir süreçte deva devam ediyor. O yüzden tam olarak da tanıdım, diyemem. Çünkü İnsan, ha hep yeni bir şey öğreniyor kendisiyle alakalı. "Öğrenmenin yaşı yoktur." derler ya; o yüzden, hani, ııı, tanımaya devam ediyorum kendimi aslında ama tabii ki de, hani, belli bir yaşa geldiğim için de, hani, oturmuş, tanıdığım, bildiğim şeyler de var tabii ki.
Hı hı, evet. Aynen. <chuckles> Peki, eee, sana asıl şeyi sormak istiyorum: Nasıl, yani, kendini tanımak nedir? Yani, o dönem, böyle, bir süreç mi yoksa bir anlık olan bir şey mi? Eee, bunu biraz tarif edebilir misin?
Emm. Ya, benim için, şahsen açıkçası, hani, kendimi tanımaya başlamam benim artık ailemden ayrıldığım ve böyle, yalnız yaşamaya başladığım zamanda başladı.
A! Gerçekten mi? <chuckles>
Evet, tam, böyle, hani, 17 yaşım bitti, 18 yaşındayım. Eee, lise bitti ve, işte, üniversite lisansıma başladım ve Türkiye'de yaşarken bir anda, eee, kendimi Fransa'da buldum, eee, ve bir anda tek başıma yaşamaya başladım. Tamamen de, hani, bu serüven de, tanımaya başlama serüveni de burada başladı açıkçası.
Hı hı, güzelmiş. <chuckles> Peki, kendini tanımaktan kastın, hani, neleri sevdiğini, ııı, artık tamamen netleştirmiş olman, nelerden hoşlandığını öğrenmen gibi mi, eee, bu tanımak? Bunu mu kastediyorsun aslında?
Emm, evet, eee, ya, çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var, benim ya da be benim ailemde olan bir şeydi. Eee, çok, böyle, hani, çocuklar rahat yetiştirilir. Hani, şey derler ya, işte, yediği önünde yemediği arkasında diye. Eee, hiçbir şey yapmaz. Ya, en azından bende öyle oldu. Hiçbir şey yapmadım. Böyle, yani, bir yumurta kırdığımı bile hatırlamıyorum yemek yaparken mesela. Bir, hani, eee, şöyle 15-16 yaşından şu kafede çalış, para kazan gibi hiçbir şey olmadı. Hep, hani, para aldım ailemden. Hep, işte, eğitim, sırf okula git, işte, sırf sporunu yap, sırf geliş gibi. Ya, kendimi geliştirebileceğim, böyle, eee, sevdiğim şeyleri, sevmediğim şeyleri görebileceğim, e, kendimi geliştirebileceğim, yani, kendi sevdiğim alanlarda alanlar bulamadım açıkçası. O yüzden tek başıma Hı hı.
Evet. Hadi ya. <chuckles> Hı hı. Yani, bu biraz rahat yetiştirildiğinden, eee, kaynaklı, eee, hani, farklı alanlara yönelemedin. Belli bir görevin vardı. Okula gitmek, okulunda, işte, eee, olabildiğince başarılı olmak. O yüzden de farklı alanlara yönelmediğin için mi kendini tam olarak tanıyamadığını, keşfedemediğini düşünüyorsun?
Evet. Evet, yani, tamamen, hani, eee, ailenin vermiş olduğu rahatlıktan ötürü, bir böyle kendini, hani, tanıyamamak aslında orada. Ne olduğunu bilememek gibi. Ondan sonra, hani, çünkü, hani, okul senin seçtiğin bir şey değil, ilkokulun, lisen. Eee, ondan sonra, tamam, lisede belki ilkokulda sporunu seçebiliyorsun ama mesela ilk sporuma da onlar beni, hani, eee, yazdırmıştı, koymuştu. Sonra o sporda geliştirmiş olduğum zaten kas kütleyle yeni bir spora geçebildim. Eee, aslında baktığın zaman, hani 18 yaşına kadar e, onların dizayn etmiş olduğu bir hayatta yaşarken, eee, 18 yaşından sonra, eee, kendi dizayn etmiş olduğum bir hayata geçmeye başladım ve orada artık, hani, kendimi tanımaya da tam başladığım nokta oldu aslında.
Hı hı. Evet. S süper. Peki, tam olarak kendinin, eee, de detaylarına girmeden önce bir şey daha sormak istiyorum. Sence bu, eee, Türkiye'de olan, eee, birçok çocuk için geçerli mi, bu söylediklerin?
Tabii ki. Emm, yani, eee, bence Türk kültüründe olan bir şey bu. Hep böyle şeye dikkat ederim mesela, <tsk> eee, Türkiye'de bir çocuk yürürken, böyle 5- 6 yaşında bir çocuk, eee, annesi elinden tutar onun, ışıklarda onunla bekler, bir yere oturduğu zaman oturtur işte, ağzına yemeğini bile koyar mesela. İşte Avrupa'da bakarken dikkat ederim böyle, 6 yaşındaki çocuk annesinin yanında yürür, kırmızı ışıkta durur, bir yere gittiği zaman oturur, ne yemek istediğini garsona sipariş verir mesela. Hani, eee, o yüzden, hani, bence, eee, Türkiye'deki o korumacı aile yapısı, aman çocuğuma bir şey olmasın, o kültürden gelen şeyin bence biraz negatif etkileri diye düşünüyorum bu.
Hı hı. Evet. Aynen. Süper. Hıı. Evet, kültürden kaynaklandığını düşünüyoruz. Tamam. Peki, şimdi şeye dönelim, senin kendini keşfetmeye, yurt dışına aslında taşınmanla olduğunu söyledin. Orada kendin, eee, işte okumaya m gitmiştin, eee, orada, hani, n ne oldu da böyle hani bir anlık böyle bir şey miydi? Bir anda, eee, işte bir ampul yandı ve sen “Evet, ya ben artık bunlardan hoşlanıyorum." mu dedin yoksa bunları böyle deneye deneye, işte, yeni hobiler, edine edene veya işte yediğin yiyeceklerden o tadı alaraktan mı, böyle, hani zamanla gelişen bir şey mi oldu?
Evet, evet. Aaa. Tabii ki zamanla gelişen bir şey oldu. Hani, eee, aslında biraz da, böyle, hani, eee, hobilerimi biraz daha keşfettim, yani, müzik alanında hobim vardı, onu biraz daha geliştirdim, farklı alanlara evrildi. Eee, hani, yemek alanında, eee, başka hobiler buldum, eee, başka şeyler keşfettim mesela. İlk başta mesela okumaya başladığım bölüm lisansta, 2'nci senesinde, eee, başka bir şeye evrilip master, yani, yüksek lisansta daha başka bir şeye evrildim. Artık tam, böyle, aslında istediğim, kendi istediğim alanlara evrilmiş oldum. Tabii, bunun yanında, hani, kişiliğim de evrimleşti. O da, böyle, bambaşka, hani, bir hâl almış oldu sonrasında.
Hı hı. Süper. Yani, o zaman aslında senin Türkiye'de sporla ilgilendiğin kısım senin, eee, çok da kişiliğini yansıtmayan bir, eee, hobi miydi, diyebilir miyiz öyle?
Eee, yok, değil aslında, fakat, hani, yaptığım sporlar, hani, benim tercih ettiğim sporlar olmamıştı. Hani, ben ilk başladığım zaman, hani, eee, ilk çocukluğumda basketbol oynamaya başladım. Basketbol oynarken yazın tenis kurslarına gidiyordum mesela ama ben bir baktım mesela, eee, liseye geldiğim zaman, işte, eskrim diye bir sporla tanıştım. Eee, daha çok hoşuma gitti ve bir kılıç sporu. Eee, hani, onu yapmaya başladım. Hani, bu aslında ailemin koymuş olduğu o basketboldan daha uzakta olan bir spordu ya da su sporlarında, hani, onlar yüzme yaptırırken ben su altı dalışı sevdim mesela. Su altı dalışa evrildi ondan sonrasında. Yani, aslında biraz da sanki an ııı, aileme ters gidiyor gibi olmuşum değil mi, böyle, hani? <chuckles> "Hadi, bunu yap!" diyorlar ama yok. "Ben bunu yaparım ama şu şekilde yapmak istiyorum." gibi olmuş biraz da.
Hımm. Hı hı. Güzel. Evet. <chuckles> <chuckles> Ya, senin adına güzel, eee, aslında dey deneyimler olmuş. En azından kendini tanıman açısından farklı farklı deneyimler edinmişsin diye düşünüyorum. Yani, bunları, eee, işte, mesela su altı, yani, yüzmektense mesela su altına ilgi duyduğunu fark ettin. Onu mesela, işte, eee, denize havuza girdiğinde mi fark ettin, biri mi söyledi? Hani, bir arkadaşın mı seni yönlendirdi veya, işte, oradaki antrenman hocan mı seni yönlendirdi? Yani, nasıl keşfettin, eee, o su altını mesela?
Evet, evet. Ya, işte yazları böyle yazlığa giderken, orada, hani, eee, normal dalış yaparken, hani, böyle şey, normal serbest dalış yaparken hep böyle denizin altını merak ederdim. Eee, ama o zamanlar mesela böyle yüzme şeyleri yarışmaları olurdu, yazlıkta bizim mesela. Eee, ailem, hani, yarışmalara katıl derdi, yarışmaya katılırdım ama bir baktım ben suyun üstü değil de biraz daha altıyla ilgileniyorum. Oradaki canlıları görmeyi seviyorum. Böyle dibe dalmayı seviyorum, nefesimi tutmayı seviyorum. Hoşuma giden şeyler bunlardı. Eee, ondan sonra bu şekilde, hoşuma giden alanda biraz daha geliştirdim kendimi.
E, süper. A, çok iyi. Evet, ne güzel. Eee, şimdi tekrardan mesela yurt dışına taşındığın döneme gelmek istiyorum. Burada da kendini keşfedebildiğini söyledin. Şimdi daha çok hobiler üzerinden bahsettik ama böyle içsel olarak da, eee, işte insanlarla ilişki kurma üzerine, işte, veya arkadaşlarınla ilişki kurma üzerine, hani, böyle, eee, bir kendini tanıma oldu mu? Veya b bazı insanlara karşı nasıl anlatayım, eee, "Ya, ben bu insanlarla işte, eee, arkadaşlık kuramam veya işte bunlarla arkadaşlık kurabilirim." gibi, hani, kendi tanıdığın böyle, eee, kırmızı bayrakları olan kişilerle işte, eee, arkadaşlık kuramam gibi böyle bir kısıtlaman oldu mu? Demek istediğim, yani, hobiler değil de daha çok içsel olarak, duygusal olarak hissettiğin, eee, böyle kendini tanıma süreci yaşadın mı?
Tabii. Hı hı. Hı hı. Tabii ki, evet. Yani, emm, bu, hani, senin verdiğin arkadaşlar üzerinden mesela örnek vermek gerekirse, eee, ailenin zaten, hani, ilk başta yaptığı şey iyiyle kötüyü ayırmadır. Bazen şey olur hatta böyle hani, ya, hani, o arkadaşınla, işte, birlikte, işte, birlikte takılmasanız mı, hani bu çevrenle görüşmesen mi gibi, yani bunu bu şekilde söylemezler tabii de aslında, hani, seni kötü etkileyebilir diye, hani, şeyler olabilir. Tabii bu, eee, bu, hani, ilk başlarda biraz da yalnız yaşamanın özgürlüğüyle, a, tamam hani bununla da takılabilirim, şunu da yapabilirim gibi olurken. Sonrasında aslında biraz da onların neden, hani, istemediğini de anlayarak biraz da böyle daha çok, hani, iyiyi kötüyü ayırma, eee, iyi kötüyü ayırdığın noktada senin hoşlandığın şeylerde, senin sevdiğin şeylerde, eee, seni geliştirebilecek, seni katabilecek insanlarla ilişkiye girebilme noktalarında, eee, böyle bir, hani, içsel gelişim de yaşadım.
Hı hı. Evet, anlıyorum. <chuckles> Hımm, aslında ilk başta ailen sana bir öğüt veriyordu ama, eee, sonra sen yalnız kaldığında her şeyi deneme, yani her eee, ııı, insanla arkadaşlık kurmaya başladın ama sonra fark ettin ki aslında ailenin verdiği öğütler bir noktada doğru ve tekrardan onların verdiği öğütler gibi sen de, eee, hissetmeye başladın. Öyle diyebilir miyiz?
Evet. Evet, evet kesinlikle öyle. Eee, şey, emm, hatta hep şey derler ya böyle, eee, işte bir insan zaten annesinin Ya, annesinden babasından %50-%50 kişiliğini alır gibi. Eee, aslında, hani, biraz da yaş ilerledikçe Tabii, ben bu arada şeylerden bahsediyorum 20'lerin başlarından bahsettim. Hani 30'lara hiç gelmedim şu an. <chuckles> Hani, o zamanlar öyle hissediyordum, diye hatırlıyorum, tabii. Eee, şimdi konu çok daha değişik artık. Hani, her şey oturmuş bir şekilde. Hani, belli bir artık, emm, kişiliğim var, kendi zevklerin, renklerin, tatların var zaten. O şekilde devam ediyorsun artık bu yaştan sonra.
Hı hı. Peki. <chuckles> Peki mesela o farklı arkadaşlarla, eee, arkadaşlık kurarken ve işte fark ediyorsun ki aslında, hani, senin için, eee, çok da iyi arkadaşlıklar olmayacak. Yani, hani, o geri adım atmayı nasıl yaptın? O arkadaşların açık açık söyledin mi? İşte aslında biz, eee, seninle, eee, işte iyi bir arkadaşlık kuramayız, iyi bir, eee, 2'li olamadık, eee, gibi. Yani o, eee, f o zor zamanlarda, tökezlediğin zamanlarda ne oldu? Sen oradan nasıl geri çıktın, onu merak ediyorum.
Emm, ya, bir şey söylediğimi hat hatırlamıyorum açıkçası. Eee, ama, hani, ya görüşmeyi kestiğimi hatırlıyorum, yani, şey anlamında, konuşmayı kesmek gibi değil, hani, yavaş, yavaş görüşmeyi görüşmüyordum açıkçası. Ya, görüşmekten keyif almıyordum. O yüzden, hani, eee, böyle şey de değildim açıkçası. Emm, işte, karşısını, işte, iii, bir konuşma yapalım, bu konuşmada ben neden, hani, görüşmek istemediğimi aktarayım, eee, karşı tarafı dediğim gibi bir şeyle de, hani, eee, şey gibi gelmişti, ne gerek var ki, hani. <chuckles> Bir şey olduğu zaman, bir yere çağırdıkları zaman gelmek istemiyorum çok basit bir şekilde hani. Sonra zaten yavaş, yavaş, eee, bu görüşmeler azalmıştı. Ben de aynı zamanda zaten, hani, eee, ya, şu an görsem, karşılaşsak bile hep "Merhaba. Nasılsın?" hani, dediğimiz kişiler olarak devam ettik hayatımıza.
Hı hı. Ha, evet anlıyorum. <giggles> Peki, eee, buna şu an yurt dışında olduğun için daha rahat, eee, hani, o kültürden kaynaklı m ııı, mı bu şekilde davranabiliyorsun? Hani, diyelim ki hiç yurt dışına taşınmadın, eee, Türkiye'de kalmaya devam ettin. Eee, yine aynı şekilde davranmaya devam eder miydin? Bu yaşın da getirmiş olduğu bazı tecrübelerle aynı şekilde devam eder miydi yoksa yine de Türkiye kültürünün, eee, işte, seni etkilemesi, eee, mümkün olur muydu?
Emm, ya, kesinlikle mümkün olmazdı. Bu tamamen bence, hani, eee, yani, burada yaşadığım yerde insanlardan görmüş olduğum bir şey. Eee, hani, biraz, eee, Türk kültüründe şey vardır, hani, hadi konuşalım diye, işte, benimle görüşmüyorsun, <chuckles> uzun uzun konuşulur konular, gibi şeyler. Burada insanlar biraz daha, hani, insanların kararlarına daha saygılılardır kültür olarak. Aslında daha soğuk bir kültürdür Türk kültürüne göre. O yüzden, hani, ben de bu soğukluğu biraz almış olabilirim bu kültürden. Hani, şey gereği görmüyorum, hani, eee, neden açıklama gereği görmüyorum. Eee, istemiyorum, çok yeterli bir şey gibi geliyor, açıklama gibi geliyor o noktada.
Hıı. <smacks lips> Evet, anlıyorum. Yani, hani, açık açık kendini ifade edebiliyorsun. Bu da aslında kültürün verdiği bir ra rahatlıktan kaynaklı. <chuckles>
Kesinlikle öyle, evet.
Eee, çok teşekkür ediyorum. Seninle konuşmak çok keyifliydi. <chuckles>
Ben teşekkür ederim. Aynı şekilde.
Eklemek istediğin son bir şey varsa lütfen buyur. <chuckles>
Emm, yani, yok, dediğim gibi, hani, eee, yani, kendimi tanımaya o yaşlarda başladım ve, hani, tanımanın da bir şeyi yok. Eee, bence bir yaşı yok. Eee, şu an mesela 32 yaşındayım. <tsk> Biliyorum ki şöyle, şu 32'den 35'e doğru yeni şeyler tanıyorum. Bazı şeyler gelişim gösteriyor, bazı şeyler değişiyor, bazı yeni şeyler ekleniyor hayatıma. O yüzden dediğim gibi, hani, bunun bir yaşı olduğunu düşünmüyorum. Hep bir gelişim hâlindeyiz. Kendimi de tanımaya devam ediyorum diye düşünüyorum. Eee, teşekkür ederim soruların için. Çok güzel sorular sordun. Ben de aktarırken kendimi böyle bir tekrardan tanımış oldum. O yüzden çok teşekkürler.
Ne demek. <chuckles> <chuckles> Ne güzel. <chuckles> Ben de tekrardan teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. <chuckles>
Sen de. Teşekkürler. Hoşça kal.